آآ مبدئيًا طبعًا يعني ألف مبروك، وإن شاء الله يتربّى في عزِّك بإذن الله، وطبعًا الطفل رزق وكل حاجة، بس في نَفس الوقت طبعًا أنا حاسس بيكِ لمّا بييجوا طبعًا يغيَّروا لِك نمَط حياتِك، بتحسّي كده إن أنتِ آه يشقلبوكِ بقى، ليلِك بقى نهار، ونهارِك بقي ليل، والطفل آه أنتِ ماشية يعني، أنتِ حياتِك آآ زي ما هو يعوز بالضبط، أنتِ ما لكي أنتِ ما لكيش رأي بال آه بالضبط إمم.
الله يبارك فيك. إمم. جدًا. بالضبط كده. <laughs> بالضبط كده فعلًا، فعلًا، <laughs> بيتحكّم فيّا فعلًا يعني. هو أنا ب أحيانًا باتبسِط يعني إنّي أنا قاعدة مقضيّة أجمل وقت في عُمره معاه يعني، بس بيضيع منّي حاجات كتير وبابقى متضايقة يعني. طَب أنا لو نزِلت أشتغل دلوقتي وأنا مش لاقية لك حضانة، هاضطر مثلًا أحُطّك عَند جيراني، طَب ما هي ممكن تكون مش ملتزمة، وكمان ده مش قانوني، طَب أنا أعمل إيه يعني، آآ أودّيك فين؟ طَب وأصلًا، أصلًا يعني ما لقيتش شُغل، بس in case يعني لو لقيت شُغل، طيّب هيبقى الوضع عامل إزاي؟ عامل لي أرق وتوتر مش طبيعي الموضوع دَوّة، و ومش عارفة أعيشه إزاي يعني، أكمّل فيه والّا آآ أسعى أكتر في موضوع الحضانة والشغل والّا أعمل إيه؟ مش عارفة بصراحة.
فطبعًا الله يكون في عَونِك. إمم. إمم إمم. فاهم قصدِك. إمم. بُصّي هو يعني هو يعني طبعًا وعلى حَسَب عُمر الطفل، على حَسَب هو آآ، طريقة آه.
هو دلوقتي بقى عنده 9 شهور، ففي الأول كان صغير، فكان الموضوع صَعب مع إنّي أنا بادوّر على شُغل من ساعة ما اتولد أساسًا، اللي هو يعني على بال ما ألاقي شُغل يكون مثلًا ب إيه 4 5 شهور يعني شَد حيله، بس ما كانش لسّه في نصيب إن أنا ألاقي يعني.
9 شهور .إمم. إمم. فاهم قصدِك آه. هو آه، هو هو دلوقتي يعني، هو دلوقتي طبعًا لمّا يتم سَنة كده يعني، هيتم سَنة تقدَري طبعًا تحطّيه في حضانة، وت وت يعني بَعد سنة. بس ابدئي طبعًا دوَّري من دل من دلوقتي على شُغل، بحيث لو لقيتِ تبت آه تبتدي تبتدي تنظّمي آآ، آآ روتينaك يعني على أساس الحضانة وكده. هو طبعًا ال آه.
أنا فعلًا إمم. أنا فعلًا كل ما أسأل حضانة يقولوا لي ده لسّه ما كمّلش سَنة، مع إنّي أساسًا أنا م مختارة اختيار إن هو أقل من سَنة. طيّب أنا أنتم حاطّين مكان فاضي، أنا أتصل عليكم تقولوا لي إن هو ما كمّلش سَنة واحنا بنقبل فوق السَنة. فأنا فعلًا مسجّلة له في كام حضانة إن هو ي لمّا يبقى يكمّل سَنة، بس همَّ هنا بصراحة لازم تقعُد تتابعهم وتتصل وتروح لهم يعني، مش بيتصرّفوا كده أوتوماتيك يعني، لازم كل شوية تزِن تبيّن إن أنت فعلًا محتاج المكان.
إمم. إمم. إمم. إمم. فاهم قصدِك.

لا، لا، لأ، ما هو ده قانون، ما ده قانون ما فيش حاجة كده، أنتِ عندِك قانون د ر رسمي تبع الدول بال الأوروبية إن أي أُم طبعًا ليها حق إنّها تشتغل، بس طبعًا وخُدي بالِك ساعات في ش بعض الشركات بعض الشركات بيبقى متوفّر فيها أصلًا حضانة للأطفال. آه. ما أنتِ دوا حاولي تدوّري على حاجة زي كده بقى، دي تبقى جميلة جدًا بالنسبة لِك، لإن في شركات كتيرة كده.
والله دي نفسي، دي يا ريت والله يا ريت الفكرة بتاعتك دي أنا أول مرّة أسمع إن في شركات أساسًا ممكن يكون فيها حضانة، دي هتبقى حاجة جميلة جدًا.
لأ في شركات الشركات الكبيرة والشركات اللي هي فعلًا بيبقى عندهم يعني الموضوع دوّة، بيبقى عندهم حضانة وبيبقى في واحدة قاعدة معاهم. آآ بس تروحي الشُغل تسيبي ابنِك في الحضانة، تنزلي في البريك تطّمّني عليه في الlunch كده، فاهمة؟ الموضوع بقى خلاص.
يا ري والله. اهم، المشكلة إن أنا سمعت إن الحضانات كمان في السِن ده بالذات مصاريفها كتيرة جدًا. يعني بيقعدوا يقول لك ده إهتمام أكتر وبامبرز وحليب ومش عارف إيه، فه محتاج وقت أ أطول معاه، فبياخُد فلوس أكتر. فتقعد تحسبها تلاقي نُص راتبك رايح للحضانة لأ، <chuckles> خلّيني أقعد في البيت أحسن يعني.
آه. إمم بالظبط. إمم. إمم فاه بالضبط. بُصّي، اح طبعًا أنتِ هتحسبيها طبعًا، لو لقيتِ الموضوع هيكَلّف جامد الحضانة مثلًا بتاخُد جامد لأ، تمام. إنّما لقيتِ لو لقيتِ الشُغل اللي باقول لِك عليه دوّة، ممكن تلاقي طبعًا لأ بتبقى طبعًا بتكاليف باهظة جدًا يعني وبتتخصم من المُرتّب ما بتحسّيش بيها أصلًا، كإنّهم ما جوش. لإن هم أصلًا عارفين يعني، هم
اهم. جميل. أنا هادَوّر على حاجات زي كده، بس هل هم بيكونوا كاتبين مثلًا على المواقع بتاعتهم والّا والّا أنت لازم تروح وتسأل و كده؟ ما عندكش فكرة؟
آه طبعًا، آه. أنتِ بتس آه طبعًا. لمّا بتاخ بتخُشي على موقع الشركة، بتشوفي بقى آه طبعًا، بتعرفي، بيكون تعرفي المميزات مثلًا. في ناس بيبقوا عندهم مثلًا fun room مثلًا، في عندهم أخصائي اجتماعي، في ناس عندهم دكتور نفسي، في ناس عندهم حضانة عادي، فبتشوفي مم مميزات الشركة آآ بتبقى موجودة ف على طول، يعني إن أنتِ ب بتعرفي كل حاجة عن الشركة، حت
جميل أوي والله. طب تفتكر أنا عندي أولاد كتير بصراحة، بس افتكر يعني أنا لو رُحت رجعت شُغل، أنا عانيت بصراحة لمّا كنت باشتغل، كنت بارجع بقى عليّا أكل و وترتيب بيت ومُذاكرة ولاد. دلوقتي أنا مش شغّالة ولسّه حاسّة بضغوط، فخايفة يعني لو أنا فعلًا بدأت أشتغل وفعلًا أنا محتاجة الشُغل آآ مش عارفة بصراحة ساعتها إيه الدنيا هتبقى عاملة إزاي مع الطفل دوّة، هو أصلًا أكتر واحد بياخُد من وقتي هو الطفل ده، لإن هو لسّه ما -جديد و واهتماماته كتيرة.
إمم. إمم. طبعًا. أنا عارف طبعًا، أنا حاسِس بيكِ طبعًا، الالتزامات وضغوط الحياة مخلّاكِ محتارة من دورِك كأُم ودورِك بقى إن أنتِ عايزة تساعدي جوزِك طبعًا وعلى فكرة ده شعور نبيل جدًا منِّك، شعور نبيل جدًا منِّك أنتِ ش شخص شكلِك يعني شخصة شخص يعني بجد قد المسؤولية وبتحسّ وبتحسّي فعلًا إن أنتِ آه.
أيوه فعلًا. الله ينور عليك. بس أنا باحِس إنّي مقصّرة بصراحة جدًا ومهمًا باعمل باحس إنّي لسّه يعني في حاجات كتير ناقصا
لا، لا، لا مش مقَصّرة. خُدي بالِك ما أنتِ بت ما أنتِ دورِك برضه كأُم ده مش يعني ما ما تستهتريش بالموضوع دوّة، أنتِ بتنشئي جيل كبير مهم جدًا آآ بيطلع صالح بقى، بت بالضبط.
دي من ضمن الصعوبات فعلًا اللي باواجهها وخصوصًا في الدول الأوروبية يعني أنت عارف في بقى ق ت عادات وكده.
آه طبعًا، الله يكون في عونِك. أنتِ بتواجهي معاهم التحي التحديات والعادات والتقاليد واختلاف الثقافات، الموضوع ده فعلًا بيفرق معاكِ جدًا. إمم.